Да. Её
Поэтому здесь вот это обучение, ду м обучение стрессам, а ну как бы важно его проводить чтобы дети не впадали вот в такие острые ситуации.
Да. У меня после нашей системы образования до сих пор страх. Хотя уже, если где работаешь, то уже с начальством и с этой это уже на равных, и щас нету такого, да? Вот. А если где-то, э, там что-то там пишет начальник: "Привет, там, когда будешь знакома?" Ну там по какому-то вопросу абсолютно, но первая доля секунды такое раз в сердце: "В смысле? <chuckles> Зачем?" А потом думаешь: "Да, боже мой, я ж уже взрослая! Я ж уже взрослая!" Но Да, да. <chuckles> Ск
<chuckles> Ничего себе. На на всю жизнь, да, получается отложилось? Мгм. <coughs> Ну, это, видимо, столько годами вбивалось, это в годами вбивалось, и оно тяжело теперь, видимо, уходит и тяжело это преодолеть. Это <chuckles>
И причём даже не просто, а, там, если там, а, работодатель, а вот даже когда сам на себя и там к кто-то вот такой сразу: "Так, надо поговорить", я сразу: "В в смысле?" <chuckles>
Да. <chuckles> Какой-нибудь чиновник, да, что, там у вас, э, назначена какая-то встреча, сразу же, это коленки трясутся.
Нос. Вот, по Да, даже по документам, когда вам надо туда-то подъехать. Думаю: "Боже мой, зачем? Что случилось? Что та" Вот, да. И это всё вот из детства идёт, и думаешь: "Да блин, уже ж сколько можно от этого избавиться", избавляешься всю жизнь.
Сейчас что-то будет происходить, сейчас меня будут отчитывать, да? А как вы думаете, ш э, вот насчет того, что родители и учителя вот как раз таки, э, участвовали в таком обучении? Ну вот
Я я ну, я думаю, прекрасно, э, но опять же, э, я понимаю, что на школы идёт большая нагрузка и на учителей большая нагрузка. Они, они мало того, что они должны научить ребенка, правильно, но с другой стороны, ребенок там находится большую половину дня, поэтому это фактически
Да, это однозначно. Да. Здесь вот, например, э, в зависимости от разных школ, вот где мы раньше учились, там, к к сожалению, вот эта бю ну как сказать, бюрократия, какая-то вот большая вот эта отчетность, что учитель не поднимает там головы, у него в принципе даже времени нету, э, как-то объединять вот родителей, например, э, и какие-то вот дополнительные, м, проводить вот эти мероприятия. Я считаю, что в школе ну вот, допустим, е есть вот такая история, как у психологов, да, вот слышали, да, наверно, у них есть такие супервизии.
Мгм. Мгм. Мгм.